Ada ada. Jadi si Promise Neverland ini, <chuckles> a aku mungkin mungkin aku langsung rekomendasi ke orang, tapi mungkin, bukan karena aku pengen orang itu, nggak makan daging merah kek, aku, ya, Kak. Aku, awalnya kalau liat, <chuckles> terlepas dari isu yang mereka angkat, baik itu dari segi gambarnya, Kak, visualnya, desain, dan juga, eee, sudut pandang, cara penulisan alurnya, bahkan animasinya sekalipun tuh tuh bagus banget, Kak. Karena aku, kayak, "Oh, ini aku, kayak, terobosan baru loh, nggak pernah lihat, eee, komik yang ngebahas isu ini, dan dengan at gambar-gambar yang semenarik ini." Jadi, aku recommend-nya itu, lebih ke sana, dan cuman, ada juga sih, teman-teman aku, yang akhirnya ngerespon bilang kayak, "Ih, kasihan banget ya, anak-anaknya," mereka tuh bilang gitu gitu ke, aku. <chuckles> Jadi aku, kayak, "Iya pun, kasihan," jadi kayak lebih kita berbagi rasa aja, sih, kesan tentang baca komiknya. Mhm.
Iya. <laughs> Iya, ya ya ya, <laughs> iya, terus-terus? Mmm. Ya. Mmm, mhm. Oh, gitu ya ya ya, mhm mhm. <laughs> Mmm, mhm, hmm. Iya, tapi, berarti kayak, teman-teman yang kamu, eee, rekomendasiin ini, mereka punya, eee, sedikit, eee, sudut pandang yang sama gitu, tentang komik itu dengan kamu?
Iya. Mmm, nampaknya sih, ya, karena mereka juga mengafirmasi gitu loh, apa yang aku rasakan, kayak kita sama-sama kasihan gitu, kalau lihat anak-anak ini di tanda petik, dikonsumsi gitu, ya, sama si monsternya. Yang mana, bisa jadi analogi dari hewan ternak tadi, kek gitu, kan. Cuman, eee, kalau aku amatin sih, mereka tidak seintens aku, yang sampai memutuskan untuk nggak makan daging merah ya, Kak. Kayaknya tuh, mereka tetap konsumsi deh, cuman seenggaknya sih, dengan baca komik tadi, kita sadar kalau ada situasi yang tidak manusiawi juga, terjadi di ternak-ternak, di dunia gitu, dan mungkin kita perlu, eee, intervensilah, kalau kita punya kuasanya, di suatu saat nanti, gitu.
Mhm mhm mhm. Iya, ya, <chuckles> Heeh heeh. Ya. <laughs> Iya iya iya <chuckles> mmm, heeh. Iya. Betul betul, iya. Iya. Iya, ya, betul betul. Karena bisa jadi tuh, ya, balik lagi ke tadi ya, kalau komik atau mungkin alur cerita dib eee, sup animasi itu representasi dari dunia nyata ya, bisa jadi. Wah, terima kasih banyak ya, atas ceritanya. <chuckles> Sampai jumpa lagi.
Mmm. Ah, bisa jadi kan, tuh. Iya, sih iya sih, <chuckles> ya, makasih juga oke, makasih juga udah nyimakin ya, Kak, ya, sampai ketemu lagi.
Iya, sama-sama.

Nah, garis besarnya tuh kayak gini. Si Promised Neverland ini basic-nya tuh tentang, eee, ada 3 anak. Dia anak ini tuh, sangat cerdaslah bisa dibilang dan tinggal di satu panti asuhan, Kak. Dan memang panti asuhan ini, tuh, terkenal dengan selalu menghasilkan anak-anak adopsi yang sangat cerdas, yang IQ-nya, tuh, tinggi banget, Kak, kalau dibilang. Jadi mereka, tuh, emang selalu belajar lah bisa dibilang. Kek, ada sekolah pribadi gitu dan setiap kali ada siswa yang sangat cerdas, mereka, tuh nanti di usia 13 tahun, mereka akan dikirim untuk diadopsi dan ternyata plot twist-nya. Adopsi tanda petik yang dimaksud ini adalah mereka akan dikonsumsi sama monster, Kak, karena memang anak-anak yang cerdas, itu lebih enak rasanya kayak gitu. Jadi lebih ke jadinya sebagian besar plot dari alur cerita itu adalah bagaimana si anak-anak ini, mereka bertahan hidup gitu dan mematahkan, eee, sistem gitu, ya, supaya mereka bisa keluar dari jebakan itu, dari perangkap itu, dan akhirnya kembali ke, eee, dunia nyatanya, kayak, gitu.
Oke Mmm, iya iya iya iya. Nah, terus? Mmm. Iya iya. Oh, iya. Mmm. Iya. Mmm mmm? Oke. Oh, iya iya iya. Mmm, mhm. Mmm, iya iya. Mmm. Eee, tapi mereka pintar itu memang didikan dari panti asuhan, ya? Bukan eksperimen gitu, ya?
Betul betul. Emang didikan. Jadi, bukan eksperimen. Jadi, memang mereka, tuh
Hmm. Berarti bagus gitu, ya? Memang bagus, ya, panti asuhannya, ya?
bisa dibilang bagus, sih, tapi, ya, nggak bagus juga, karena, kan, jadinya kayak peternakan, ya kayak ternak anak, gitu.
<chuckles> Hmm. Oh, iya, ya maksudnya tuh mungkin dari sega se apa, segi pembelajarannya bagus, tapi mungkin tujuannya itu yang salah gitu, ya? <chuckles> iya iya iya, mhm.
Iya mangkanya mangkanya. Jadi, lumayan, sih, eee, ngasih aku kayak kesan, ya, karena menariknya ini tuh mirip kayak, eee, peternakan di hewan yang ada di dunia nyata. Itu yang akhirnya bikin aku terenyuh gitu. Mereka analoginya keren gitu, ya, dalam dalam, eee, pemilihan di plotnya itu sendiri.
Iya. Mmm. <chuckles> Iya iya. Eee, tapi yang, eee, menurut kamu, tuh, yang paling, apa ya, seru atau mungkin yang paling, apa ya, kamu jadi se makin se semangat bacanya, tuh, pas bagian, eee, proses pembelajaran atau mungkin pas mereka berusaha menyelamatkan diri atau ca cara mengubah sistem itu?
Iya. Tentunya yang pas bagian mereka mengubah sistem, ya. Karena, kan, akhirnya terkuak tuh, Kak, kalau mereka tuh akan berakhir setelah tanda petik diadopsi ini. Mereka ya akan langsung dimakan dan mereka, eee, harus pintar-pintar tuh, Kak, karena, kan, mereka masih anak-anak dan mereka gak punya kontrol, kan, ya, atas, eee, situasi mereka gitu. Dan pokoknya dengan pertarunganlah, antar, eee orang-orang cerdas gitu. Karena, kan, si yang ngurusin mereka ini kayak orang-orang atasannya itu juga pada cerdas-cerdas gitu, kan. Jadi, pokoknya nanti mereka bertarung, terus mereka, eee, we bertahan hidup. Bahkan mereka, tuh, bertemu langsung dengan monster-monsternya juga melawan. Bayangin mereka, tuh, usianya yang kayak masih 10 11 tahun. Masih pada bocil-bocil heeh. Jadi, harus, eee, menggunakan pikiran mereka gitu bertarung sama monster yang besar-besar. Jadi memang, eee, awalnya menegangkan, tapi setelah aku paham kayak inti dari cerita ini, aku kayak, "Ah, oke, masuk akal," gitu.
Oke. Mmm, mhm mhm. Wow. Iya iya, betul. Betul betul. Iya iya. Mmm. Mmm, mhm mhm. Oke, iya. Mmm, mhm. Iya iya. <chuckles> Iya iya. Mmm, mhm, hmm.

Iya itu yang aku sedih, aku kayak, "Hah, te ternyata ada, eee, panti asuhan atau kayak tempat, tanda petik, 'ternak' yang seperti ini." Dan, dan itu yang menurutku salah satu nilai yang ingin disampaikan dari komik itu, mungkin ya, mungkin ada di dunia nyata kita, ada ternak-ternak hewan-hewan yang mungkin untuk konsumsi manusia pun juga diperlakukan seperti ini, dan itu yang benar-benar, wah jadi kayak, <chuckles> menambah, membuka perspektif aku, gitu loh, Kak tentang, eee, dunia nyata juga gitu.
<chuckles> Iya. Iya. Mmm, heeh, mhm. Oke. <laughs> Betul betul. Mhm mhm mhm. Iya, e jadi cukup ini ya, cukup konspirasi juga kali ya. Apakah cerita ini kayak, istilahnya tuh, eee, sarkasme dari dunia nyata itu sendiri, gitu ya. <laughs>
Mmm, itu itu, itu yang aku, bisa dibilang aku suka sama panel bagian itu, tapi di satu sisi aku jadi tertegun gitu ya, jadi kayak setelah membaca, terus aku langsung kayak, memproses sendiri, kayak, "Ah apakah ini adalah representasi dunia nyata?" Gitu, dan, dan memang sih, Kak, efeknya tau nggak sih, aku tuh jadi agak hati-hati gitu, agak gimana gitu, kalau mau mengkonsumsi daging merah gitu, kayak daging sapi, kayak daging, eee, kambing yang memang itu maksudnya cara ternaknya bisa jadi ada oknum-oknum yang menternakkan mereka tidak manusiawi seperti itu kan, dan makanya itu iya benar dan itu, Kak, aku sempat bahkan, gara-gara baca itu aja, aku tuh nggak makan daging merah itu, sampai berbulan-bulan, bahkan sekarang pun aku nggak makan daging merah sama sekali, <chuckles> gara-gara itu doang.
Mhm mhm. <chuckles> Ya. Betul, betul. <laughs> Iya iya. <chuckles> Mmm, betul betul. Siapa tau gitu ya. <chuckles> Mmm. Oh, wow. Sangat berpengaruh ya, berarti ya. <chuckles> Sangat berpengaruh sekali ya. Mmm, eh, mhm, hmm, heeh.
Bisa dibilang ya, karena aku menyayangkan aja, maksudku tuh, eee, cuman gara ini kan komik doang gitu, kayak kok tapi lucunya aku bisa seberpengaruh itu, gitu.
<chuckles> Iya.

Aku ada yang ini, yang yang prinsip tentang makan merah ini, daging merah ini loh, Kak. Karena <chuckles> kan aku cerita ya aku bilang ke "Ih," aku bilang ke kakak aku kan "Ih, Kak aku gak mau lagi ah makan daging merah." Aku bilang gitu. Soalnya kayak, "Kasian." Aku bilang gitu kan gara-gara di mana. Terus, kakakku tuh yang kayak, "Halah, itu doang kok masa kamu, eee, ini kan cuman komik, cuman fiksi." Dibilang sama kakak gitu kan. Tapi, kan maksudku, eee, sebenarnya sih, Kak, sebelum baca komik ini pun aku tuh udah sering lah lihat berseliweran ada isu-isu, eee, di internasional maupun lokal gitu ya, yang mana ada oknum-oknum tadi. Mereka tuh punya peternakan cuman tidak manusiawi dalam beternaknya, kayak misalnya si hewannya tuh cuman di kandang doang seumur hidup mereka dan gak bisa gerak, mobilitasnya sempit, dan cuman dikasih makan terus. Makan, eek, pipisnya cuman di sana doang, jadi memang kayak ada tempat-tempat kayak gitu dan cuman kayaknya dengan baca buku ini, itu yang kayak jadi kliknya gitu yang trigger aku kayak mulai sadar kayak, oh, ini ternyata gak benar gitu ya, eee, cara ternak seperti itu ternyata efeknya seperti itu karena aku lihat kayak seolah-olah kan jadi perspektif bayangin kalau itu manusia gitu kan seperti yang di komik, jadi hmm, jadi aku lebih kayak nah itu mungkin yang bisa dibilang yang bikin aku jadi makin konsisten juga nih gitu untuk mempertahankan aku nggak ada nggak makan daging merah sampai sekarang.
Oke, heeh. Mmm. <chuckles> <laughs> Ya, ya. <laughs> Ya ya ya, mhm. Mhm. Iya iya. Iya, betul betul. Iya iya. Mmm, mhm mhm. Oh, iya, heeh. Ya ya. Mhm mhm mhm. Ya, betul betul. <chuckles> Iya. Semakin kuat prinsipnya, gitu ya. <laughs> Iya, ya, mhm.
Iya, benar benar. Tapi aku maksudku dengan prinsip ini aku nggak berusaha maksa orang ya, Kak, maksudku ka kayak ngajak kayak, "Eh, kamu juga jangan dong." Enggak, aku nggak maksa kayak gitu. Cuman, aku kayak, mmm, intinya mau ke prinsip sendiri aja gitu, aku mau kayak biar mastiin akunya nggak, eee, nggak akan makan daging merah tapi bukan berarti aku melarang orang gitu.
Mhm mhm. Mhm, ya.